あの、私最近ちょっと友人とあの、うまくいってない問題がありまして、うん。それでちょっと共通の友達もいるので、その関係をどうしていくかっていうのを悩んでいまして、ちょっと聞いていただいてもいいでしょうか？
はい。 ふんふん。 ああ。 うん、あ、はい、もちろんです。ちなみにその悩みって具体的にどんな悩みかって教えて頂いてもいいですか？
うん。 うん。 あ、はい。あの、まずその、うまくいってない友達っていうのがですね、もともとあの、すっごく仲良かったんですね。うん、それであの、ま、その相手とも2人でも仲良かったし、その、私あの趣味でバドミントンをやっていまして。
うん。 はい。 うん。 ああ、はい。
そのバドミントンつながりで、あの、もう1人、あの、同じグループで仲良くしている友達もいまして。で、3人であの、LINE もグループで話したりとか、あの、ランチに行ったりとか、あと一緒にあの、バドミントン練習したりっていうのがすごくいい関係だと私思ってたんですけれども。
うん。 おお。 はい。 ああ、でも結構話聞いてると距離近い3人というかん関係ですね。
そうですね。もう結構がっつりほんとに仲いい感じで、じゅうねんくらいかな。ま、その前から知り合いではあったんですけど、あのほんとに近い関係で10年くらいの付き合いだったんです。
うん。 うん。 はい。 うん。
なんですけれども、そのもともとのある友達が、あの、ある日からそのグループ LINE で、私が何か話しても、なんか答えてくれなくなっちゃったんですよ。
はい。 え！それは何かき急に何のもだし、前触れもなく、という感じですか？ああ。
うん。 そうですね。私にとってはそうだったんですけれども、あのなんか、話しても、あんまり私には返事してくれないし、それであの、いやどうしたのかな、たまたまかなって思ってたんですけど。でもそのバドミントンのね、練習会に行った時に実際会った時に、あ、なんか久しぶりだし、そのちょっと間空いてたし、元気かなと思って、あのジュースを差し入れに持っていって、「あ、これ良かったらどうぞ」みたいな感じで、時々そういうこともしてたので、渡したんですよ。
はい。 ええ。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 ああ。はい。
もう、そしたらほんとに、もう全然なんか無視されるみたいな感じで、あの挨拶もそうなんですよ。挨拶もしてくれなくって。うん、どうしちゃったんだろうと思って。で、ま、あの、ね、3人で仲いいので、ちょっとそのもう1人の友達に、「どうしたのかな」って言って、「なんか私無視されてるよね」みたいな。うん、ちょっと相談したりはしたんですけど。うん、あの理由がわからないんですけれども
ええ。 え、そうなんですか。 ええ。 はい。 うん。 確かに。 うん。 ははい。 え、理由がわからなかったんです。はい。
そうなんですよ。ま、うん、もうすごい私的には、ほんとに仲良くしてたつもりだし、あの好きな友達だったので、ま、理由知りたいじゃないですか。
ええ。 はい。 知りたいです。しかも急に、何の前触れもなくっていう感じですもんね。
うん。 そうなんですよ。それで、あのま、LINE でまずはね、聞いて、「私何かあの嫌なことあったんだったら、ちょっと教えて欲しいんだけど」みたいな感じで言ったんですけど、あのもう、ほんとスルー既読スルーなんですね。うん。うん、それうん、それでま、ちょっとあの年が私よりも4歳か5歳か若かっ若いので、もしかしたらあの私は友達仲いい友達だと思ってたけれども、相手にとっては、ちょっと面倒くさい感じだったのかなってふと思ったり、いろんな想像をするじゃないですか。<sniffs> うん。
うーん。 うん。 はい。 ええ。そうなんですか。 はい。 ええ。 ま、確かに。でも、理由がわからないですもんね。ちなみにじゅうねんらいのご関係でしたっけ。
うん。 うん。 そうなんですよ。結構家族ぐるみで、仲が良かったので。
わあ。す。 ええ。わ、それはちょっとショックが大きいですよね。急にそんなそっけない態度というか、なんか、す既読スルーだったりもされたら。
うん。 そうなんですよ。ちょっと今までの長い人生の中で、そんなことが初めてだったので。もうやっぱりショックなのと、なんなんか私がやったのかなっていうのと、それにしてもひどいんじゃないっていうやっぱり怒った気持ちと、いろんな気持ちがやっぱりあって、すごい辛かったんですね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 はい。 わ、なるほど。
うん。それでもうなんかそのと今はもうそれから1年とか2年とか経ったので、落ち着いてきてはいるんですけれども、その時はやっぱりちょっとショックで、それで
うん。 はい。 はい。 ああ。
まあ、それでも凄い、多分あたしが、何か、まあ、嫌になった事は確かなので、まあ、何かしたのかは分からないんですけど、で、もうひとりの友達にやっぱり聞きたいじゃないですか？
うん。 なるほろ。はい。 そうですよね。
うん。それで、あの、もう1人の友達と2人で会った時とかに、あの「なんか、私したのかな」って言って「何がそんなに嫌だったのかな」っていうのも聞いても、多分知ってはいるのか、もしかしたら、はっきりは知らないのか、なんだかね、まあ、やっぱ、教えてくれないんですね。
うん。 はい。 うん。 うんうん。 ああああああ。 ああ、そうなんですね。その友達は、もしかしたら知ってるかもしれないけど、なんか、口止めされてるというか、「言わないで」っていう風な言われてる可能性もあるっていう事なんですね。
うん。 うんうん。 うーん。 そうなんですよ。なんですけど、その関係の後、ま、今1、2年経ったって言ったんですけれども、その1、2年で私は、その、もう1人の友達とは今までと変わらず仲が良いんですね。
うーん。 はい。 はい。
うん、ただ3人で遊ばなくなって、2人で遊ぶようになったっていう形で
ああ、はい。
うん、それでランチに行ったり、カラオケ行ったり、バドミントンしたりみたいな、今までと変わらない付き合いはしてはいるんですけれども
ふん。 うん。 なるほど。
うん。でもですね、なんか「向こうとも仲良くしてるんだろうな」って、やっぱり思っちゃうんですよ。
はい。 うーん。確かに。うわ、それ難しい問題ですよね。なかなか直接ね、やっぱ LINE で聞いても確かスルーされたというか、既読スルーっていう風におっしゃってましたっけ？
うん。 うん。 うん。 そうなんです。でも、実は、そのその後 LINE で、あの「一度会ってくれないかな」って言ったんですね。あの、「なんか怒ってるのは分かるし、すごい嫌なのも分かるけど、やっぱり私は、あの、理由が知りたいから、一度会って話したいんだけど」って入れたんですよ。
うん。 はい。 うん。 うん。 はい。
うん。そしたら返事が、あの「今までのことは感謝してますが、もう会う気はありません」みたいな。<chuckles>
え。 ええ、それそうなんですね。え、それ、もう、絶対何かあったというかしか考えられないですね。
うん、そう。 うーん。ね。そうなんですよ。でも、そこまでされるほどの何かって、凄く凄いおっきなことを想像しますよね。例えばうん。あたしが、なんか、泥棒したのか、もしくはご主人と何かあったのかとか。そのぐらいレベルの、あの、感じだって私は思うんですね。
うん。 いや。分かります。 うん。 確かに。 確かに。それってその、LINE で言われた後にもう、やっぱり直接は会えなかったっていう感じですよね、おそらく。
うん、で うん。 あ、でもね、そのバドミントンのゲーム練習会では、やっぱりたまに会うことがあるんですよ。
ああ。はい。
で、そのメッセージが来た時に、私が「ああ、もう、じゃあ、どうしようもないのか」と思って「うん、じゃあ、まあ、会いたくないならしょうがないけど、やっぱりバドミントンのこともあるから、会った時に挨拶ぐらいは、じゃあ、してもらえるかな？」みたいに入れたら「大人なので挨拶ぐらいします」みたいに返ってきたんですね。<laughs> うん、なんですけど、1年ぐらいはやっぱり挨拶もしてくれなかったんですけど、でも、最近は、たまにですけど、会った時に、ま、勿論あたしから一応「あ、こんにちは」みたいに、ちょっと声掛けるようにはしていて、そうすると挨拶はしてくれるようになったんです。
うん。 うん。 うーん。 ええ。 はい。 うん。 うん。 うん。 はい。
うん。だからまあ、あの、前よりは居心地が悪いですけど、でも、ま、ちょっとずつでもそうやって、ま、ましになってくれればいいのかなっていうのも考えるんですけれども、でも、なんか私のやっぱり腹立たしい気持ちもあるんですね。
うん。 うん。 確かに、いやでもなんか、今お話聞いててめちゃくちゃ偉いな大人だなっていう風に思いました。普通相手にそうやって言われたら、なかなかね、こっちもイライラしたりだとかっていう風になると思うんですけど、それでもごあい挨拶し続けるっていうのは、なんかすごいですね、なんかちゃんとしてるなって風に思ってます。
うん。 うん。 うーん。 うーん。 うーん。 あ、そうですか？でも気持ちの中ではやっぱり、なんで無視すんのよみたいなところがやっぱりあって、そんなに私ひどいことをした覚えないんだけどっていうのがあるので。
うん。 <laughs> まあ。 やっぱりそうですよね。 確かに、あの、うーん、理由がわからないままっていうのは一番なんかしっくりこないですよね。かな、解決しようがないですもんね、そうなってくると。
うん。 うん。 そうなんですよ。ま、このね、あのすごく仲良かっただけに、やっぱり悲しい怒りの部分と悲しい部分と、もう多分そういうことがあったから、二度と元にはもう戻れないなっていう寂しさとかがあって、それでその、もう1人の友達のこともやっぱり、どうしてもちょっとふとした時に名前が挙がったりすると、あ、まだやっぱりそっちはそっちで仲良くしてるんだなって思ったら
うーん。 うん。 うん。 うん。 ああ。 うん。 ま、確かに確かに。
うーん、ちょっと寂しい気持ちになったり、でもそこはやっぱり大人として、あの、ね、あの、ちゃんと割り切ってあげないといけないのかなと思って、あ、我慢したりはしてるんですけれども。
うん。 うん。 うん。 いやあ、すごい。なんか、あれですね、ちゃんと自分の気持ちをきゃなんでしょう。ちゃんと整理して、大人な対応をしてるっていうのがやっぱすごいなっていう風に思いますし、なんか、相手を傷つけないようにしてる優しさの分もありますよね。なんか、行動になんか、そこがすごいなって風に思って思いましたね。
うん。 あ、そうですか？でもね、ま、もっと、その、そこまでね、なんか、嫌な思いをさせる前に、私が何かに気づくことができたら、こんなことにはならなかったんだろうなって。ま、そもそもはね、そこのちょっと罪悪感もあるんですけれども。
うーん。 いや、でも、なかなか難しいですよね。相手にとっての、ま、地雷というか、何がっていうのも分からないですし、ね、正直ゆね、なんか言って欲しいなっていう気持ちも、なんか、ちょっと多分ありますよね、そうなる前に。なんか、ちょっとでも嫌なことがあったらっていうのも。なのでうん、こう、なので、でも、すごい、うーん、今後の関わり方とかも多分ね、もしかしたら時間が経ったらね、解決して、徐々に、徐々に、なんか、良くなってくるっていう可能性も無きにしもあらず、とは思うんですけど、うーん、でもやっぱり難しい反面もありますよね、一度関係が、なんか、んごちゃごちゃってなってしまうと。
うん。 うん。 うんうんうん。そうなんですよ。うんうんうんうん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。ま、でも、本当時が経てば、少しずつ良くなるんじゃないかなと思って、うん、あの、我慢しながらやってます。うん。でも、なんか、こんな話をね、よく聞いていただいて、ほんとすいません。ありがとうございました。
うーん。 うん。 うん。 なるほど。 いえいえ、とんでもないす。また全然こちらこそ機会があったらよろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい。